हाँ, पुराने एपिसोड्स, जो शायद 2005 के आसपास अ, बने थे, निर निर्देशित हुए थे और उसके बाद भारत में अ अ, डिस डिस्क डिज़्नी चैनल पे अवेलेबल होने लगे थे। अभी मुझे पता नहीं है कि अभी ओटीटी पे है, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में है, डब भाषा में नहीं है।
हुँ। चा हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे मैंने बहुत ये क्रेज़ देखा है उम, सोशल मीडिया पर भी, वो शाका लाका बूम बूम की पेंसिल। तो आपने कभी उसको देखा है? <laughs>
हुँ, हुँ। ओह! अच्छा। <laughs> जी। मैंने सुना है, शाका लाका बूम बूम और ये काफ़ी असल में ये जो अ, स्लैंग है ना, शाका लाका बूम बूम, ये काफ़ी अ, प्रचलित भी हो गया था। अभी भी प्रचलित है।
<chuckles> हुँ। हाँ।
तो मैंने सुना है बस इसके बारे में, ज देखा नहीं है, माफ़ कीजिए। <chuckles>
तभी मैंने आपसे ये पूछा। <chuckles> अच्छा, आपने देखा नहीं। <chuckles> कि मतलब उसकी पेंसिल से कुछ ड्रॉ करो, तो आपका वो वो चीज़ बन जाती है।
जी हाँ, सुना मैंने और अच्छा लगा सुनके वैसे कि ऐसी पेंसिल काश मेरे पास भी होती, तो आज मैं भी कुछ डिज़ाइन करके कुछ बना लेता। <laughs> जी।
हुँ, हुँ। <laughs> हर बच्चे को लग रहा है, हैं? <chuckles> तो आप अभी भी कभी ऐसा पुराने क्लिप्स वगैरह देखते हैं कि छोड़ दी आपने बचपन की चीज़ें?
अ, कभी-कभी देखता हूँ, जैसे अ, कुछ चीज़ें वापस से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। जैसे व श्री कृष्ण आता था पहले, भगवान का एक धारावाहिक। तो उसमें गीता का ज्ञान देते हैं भगवान अर्जुन को। तो आजकल मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ गीता के। अ, 6 महीने पहले सुने थे मैंने, फ़िनिश हो गया वो तो। अब मैं अ, भ महाभारत से स के से संबंधित कुछ पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। हाल-फ़िलहाल की बात है, अभी शायद 28वाँ एपिसोड चल रहा है उसका।
<coughs> हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। ओह! मतलब अब आप धार्मिक व्यक्ति बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे। क्या आपको सारी कहानियाँ जाननी हैं <laughs> कि सीता माता ने क्या किया था?
धार्मिक तो नहीं, लेकिन <laughs> धार्मिक नहीं, लेकिन मतलब वो पुराना एक नॉस्टैल्जिया जी रहा हूँ मैं, कि, "अरे! ये तो छूट गया था बचपन में, अब पता चल रहा है।"
अच्छा। हुँ। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे अनुभव भी शेयर करे। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए।

अच्छा। क्या आप मतलब बहुत प्रैक्टिकल अपने जीवन में कि ऐसा तो सिर्फ़ टीवियों में ही होता हैं। तो जैसे हर एक सीरियल और हर एक अ, जो बचपन में हम जो चीजें देखते थे, उसमें कोई एक थीम सॉन्ग होता था, या कोई ऐसा गाना होता था जो उसके श शुरू होते ही आता था। जैसे मुझे याद है डोरेमॉन में होता था, है ना, जिनकी स्टार्टिंग में ट्रैक चलता था। तो ऐसा कोई ट्रैक आपको याद है?
<chuckles> हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हुँ, हुँ। जी। जी। हाँ, हाँ। अ, याद तो है मुझे ले थोड़ा-थोड़ा याद है। अ, ऐसा शक्तिमान का ही अगर मैं सुनाऊँ ना, तो उसका शुरुआत आता था कि अ, हरदम करीब साहस की परिभाषा है, ऐसा कुछ वो सॉन्ग हुआ करता था, और ये उस समय तो मैं बताऊँ आपको कि बच्चों-बच्चों के जुबान पे था ये सॉन्ग। आज तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई तो <chuckles> लोग भूल गए होंगे, लेकिन अ, उस समय बहुत प्रचलित था ये।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अरे वाह! <chuckles> हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। <chuckles> तो आपको ऐसा सोशल मीडिया पे ये सब देख के ऐसा नॉस्टैलजिया जैस अ, जासा जैसा ऐसा होता नहीं कि हाँ, हाँ, ठीक है बचपन में देखा था, ऐसा कभी आपने कोई च देखा है? <chuckles>
जी, हाँ, ज़रूर, ज़रूर लगता है ऐसा। और मैंने पता नहीं शायद 1, डेढ़ साल पहले ही देखा था कि अ, शक्तिमान का कोई अ, सीरियल फिर से रीट रीटेलीकास्ट होगा। मेरे ख्याल से अ, कोविड में हुआ भी था री रीटेलीकास्ट किसी अ, चैनल पे, पर खैर मुझे उसका क्रेज़ नहीं रहा बड़े होके। <chuckles>
हुँ, हुँ। अच्छा। ये तो बढ़िया बात हो जाएगी फिर। <chuckles> हुँ, हुँ। <chuckles> तो जैसे आज के जो टीवी जो शो चल रहे हैं और जो पहले के ज़माने में हम देखा करते थे, उसमें आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क आ रहा है कि अच्छा फ़र्क आ रहा है, कि बेकार फ़र्क आ रहा है? मतलब वैसे ही चलते रहना चाहिए, कि पुराना अपनाना चाहिए?
जी। अ, मुझे लगता है कि हाँ, इसके बारे में बात करें तो शायद अ, दोनों ही हैं कहीं न कहीं। जैसे कुछ शोज़ हैं, जैसे आपने अ, गेम ऑफ थ्रोन्स एक अ, बुक पे आधारित है, फायर एंड आइस एक बुक थी, उसके ऊपर आधारित गेम ऑफ थ्रो बहुत प्रचलित धारावाहिक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पे वो टिरियन लैनिस्टर का जो किरदार था, बहुत ही दिल के करीब है मेरे। और त इ पर ये बा ये चीज़ है कि आप बच्चों को नहीं दिखा सकते किसी भी तरह से, 18 वर्ष से कम बच्चों को दिखा ही नहीं सकते आप। तो अ, ये चीज़ मुझे लगता है कि एक तरह से एक आज़ादी मिल गई है आज टेलिविज़न पे ओटीटी के ज़रिए, कि आप अपनी ब भावनाएँ शेयर कर सकते हैं अलग-अलग ज़रिए से। अ, जो निर्माता है, निर्देशक है, वो अलग-अलग तरह से अलग-अलग अ, जॉन्रा को अ, फ़िल्में दे सकते हैं या फिर अ, अलग-अलग जॉन्रा के लिए सिरियल्स दे सकते हैं, धारावाहिक दे सकते हैं। पर उसमें फिर वो यही है कि अपना धैर्य रखिए, मतलब जो देखने वाला है, उसको खुद का विवेक से काम ले कि क्या सही है, क्या नहीं है सही।
हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, ये तो आप सही कहा। हुँ। हुँ, हुँ।